Sì, ne nella città c'era un evento, uhm, nella mia città ed era venuto un mio amico che conoscevo da da parecchio, perché anche lui faceva musica, c'eravamo conosciuti in questo contesto, uhm, era avvenuto comunque a dormire mi aveva a a casa mia, me l'aveva chiesto se comunque poteva rimanere, perché lui abitava in un'altra città, io gli ho detto di sì, in quel periodo a abitavo con la mia ragazza. Uhm, erano venuti quella sera al anche degli altri amici, abbiamo fatto una cena e poi siamo andati a questo evento, no? Quando siamo ritornati lui, appunto, aveva bevuto un po' e aveva iniziato a sperare si è esagerato magari con il casino, non non capiva queste cose, allora lì ho s cioè veramente poi uhm, la mia ragazza
Ah-ah. Okay. Sì. Ha esagerato, mh. Ah, beh. È una situazione anche abbastanza difficile da gestire, voglio di
Sì perché, diciamo, mi sono sentito anch'io in colpa, perché con la mia ragazza non è che ci aveva interagito, era un mio amico quindi chiaramente, dovevo gestirla io la situazione. Sapevo che lei si era sentita sì, lei si era sentita un po' così, perché comunque era il nostro spazio comune, la nostra casa quando viene, appunto, per te magari è u
Ah-ah. È chiaro. Eh, ti senti violato, in qualche modo, forse.
Esatto, quindi, cioè, se lei voleva dormire quest uhm, questo mio amico aveva iniziato a fare casino e lì, purtroppo, uhm, ha superato veramente i miei limiti, uhm è l'unico amico che ha superato i miei limiti, <chuckles> quella quella sera face facendo ques
Okay, i tuoi limiti di sopportazione, in generale, diciamo, se li è anche un po' giocati, mi sembra di capi
Sì e Sì, anche comunque la, mhmm Diciamo, la mia privacy, la nostra privacy, perché comunque era la nostra casa, no, quindi, mhmm, mi sono sentito un po' che
Chiaro, certo, certo, è comunque un contesto intimo, privato, sei pur sempre un ospite, quindi ti devi anche sapere comportare, mhmm, saper apprezzare il fatto che tu abbia messo a disposizione i tuoi spazi di vita quotidiana e non puoi sicuramente permetterti di esagerare e andare oltre. Ehm
Appunto. Sì, perché i in quel caso, no, poi, uhm, dico, okay, puoi sentirti come a casa tua perché, ci ci conosciamo, eccetera, però in quel caso, non è che è solo casa mia e ci sono solo io, cioè c'è anche la mia ragazza che magari
Beh, sono anche frasi di circostanza, uno lo dice per fare una carineria, però spera sempre nel buon senso delle persone che, chiaramente, purtroppo a volte non tengono in considerazione. E invece il mhmm, il concetto sempre di andare oltre i confini, inteso come rapporto con, ehm, piattaforme, mhmm, di digitali come WhatsApp, Facebook, Instagram, come gestisci? Cioè troppe notifiche, troppe chiamate, troppi messaggi? Come ti comporti?
E esa Esatto. Sì.